Ồ. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì, ờ, ờ, bạn đã sau khi thay đổi thói quen thôi và bỏ, ờ, nghĩa là, mạng xã hội đi, bạn thấy điều gì thay đổi t tích tích cực nhất trong cuộc sống của mình?
Ừm. Ừ. Ờ, thực ra thì, ờ, đương nhiên là một cái điều hiển nhiên đó là gì, đó là mình có nhiều thời gian hơn để mình làm những chuyện ý nghĩa, ví dụ như, ơ, trồng cây nè, rồi, ờ, viết lách nè, xong rồi, kiểu, học một cái gì đó mới, rất nhiều thời gian luôn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như mình nói, cái lý do chính mình bỏ mạng xã hội đó là mình muốn có nhiều cái tương tác hơn với gia đình của mình, mình quan tâm người này người kia hơn. Đấy, thì mình thấy nó rất là tích cực với mình tại vì, ờ, nó làm cho mình kết nối nhiều hơn nè, mình hạnh phúc hơn, chứ hông phải là mình luôn bị tiêu cực của những cái tin rác ở trên mạng xã hội, đấy. Ừm.
Ừ. Ừm hưm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm hưm. Ừm hưm, đúng rồi. Ừm hưm. Đúng rồi. Chính xác, chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm hưm. Đúng rồi. Đúng rồi, ừm hưm. Đúng rồi, chính xác. Ờ, thì mới mình thấy nà những cái điều tích cực đối với ờ, đến với bạn ấy, sau khi bỏ mạng xã hội thì thực sự là rất là tuyệt vời, đúng không? Ờ, nghĩa là bạn có thể, gọi nà, ch thường xuyên trò chuyện với nại mọi người trong gia đình hơn, có thể gắn kết tình cảm với gia đình hơn. Đó, và có thể xây dựng những mối quan hệ với bạn bè một cách, gọi nà, tốt hơn chẳng hạn. Chứ nên hoặc ờ, chứ n đúng rồi, nên lành mạnh hơn. Còn đối với mình ấy, thì nếu mà sau này mình có thể bỏ được những cái thói quen xấu, ví dụ như nà thức khuya h chẳng hạn, thì có lẽ nà mình sẽ có thể khảm nhận được rất nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Ví dụ như nà căn bản đúng rồi, chính xác, rất là là đối với cơ thể sức khỏe của mình. Tại vì căn bản hiện tay thì nói chung nà mỗi sáng sức dậy thì nói chung nà cảm giác cơ thể của mình nói chung là cũng đa phần là mệt mỏi. Ờ, nhưng mà cái đợt trước ấy, đi, ơ, ngủ muộn ấy, thì nà buổi sáng thức dậy thì cơ thể rất là khỏe mạnh, rất là tốt. Còn, ờ, nếu mà x đúng rồi, còn nếu mà sau khi thay đổi thói quen, ơ, x ờ, xấu, là bỏ mạng xã hội ấy, thì thực sự nà mình cảm thấy sống thích hơn rất là nhiều. Cảm giác tâm ơ, tinh thần núc nào cũng thoải mái. Đúng rồi, tinh thần lúc nào cũng thoải mái. Không bị áp nực bởi những, ơ, cái tin trên, ơ, mạng xã hội. Với nại, kiểu như đúng rồi, với nại căn bản như nà mình sẽ có thể, gọi nà, tập trung hơn vào những cái thứ khác chứ mình không, ơ đúng rồi. Ừm hưm. Đúng rồi, chính xác. Tại vì đối với mình ấy, nếu mà sử dụng mạng xã hội ấy, một khi bạn đã nghiện rồi ấy, thì nói thật, bảo nà bạn sẽ theo dõi những cái tin đấy niên tục. Và bạn biết mà mạng xã hội mạng xã hội ấy, nó sẽ nó sẽ có rất nhiều tin mà giả sử bạn muốn theo dõi tin này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều tin khác, nó sẽ niên quan đến tin đó. Đó, ừm hưm.
Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm, ừm, đấy, đó chính là cái định hướng của mình, ừm. Ừm, lành mạnh hơn, đấy. Ừm. Ừm. Thức khuya, đúng hông? Ừm. Ừm, nhất là đối với cơ thể của bạn, đúng hông? Đối với sức khỏe là đầu tiên, đấy. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừ. Ừm, đúng rồi, mình tận hưởng, đúng hông? Ừm. Ừm. Chính xác. Đúng rồi, về công việc cũng như là cái việc học của mình, đúng hông? Ừm. Ừm. Đúng, hoài luôn, ừm, thường xuyên luôn. Ừm. Đúng, mình đồng ý với cái này nha. Đấy, cho nên là tụi mình phải cắt bỏ. Ừ, mình cũng cảm ơn những cái, a, chia sẻ của bạn về những thói quen xấu nha, chúc bạn sẽ luôn bỏ được những thói quen xấu. Ừm, bye bye.
Ừm hưm, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Ừm hưm, ừm hưm. Ô kê, chào tạm biệt bạn nhá. Ô kê, chào thật ô kê cảm ơn b